देखिए, मुझे नहीं लगता कि मतलब मेकअप करने से कोई आत्मविश्वास में वृद्धि होती है ये तो मतलब अ, एक मतलब भ्रम है लोगों का कि उन्हें लगता है कि मेकअप हम करेंगे तो अच्छा लगेंगे अच्छा लगेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस अंदर आएगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये एक भ्रम है एक्चुअली। देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है इंसान का अगर कुछ उसने मतलब मेहनत करके कुछ प्राप्त करा हो।
हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल।
मैंने कॉन्फिडेंस बढ़ता है इंसान के ज्ञान से है, मेकअप से तो मतलब आप एक उ एक्सप्रेस करने के लिए एक दिखावे का प्रयोग कर रहे हो। तो मे वो तो देखिए मैं बता रहा हूँ ना जैसे वो चलन सा हो गया है कि अब लोगों की सोच बन गई है कि मेकअप से मतलब आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, आप भी दि अगर मान लीजिए आप मैं अपनी बात बताऊँ, देखिए मेरा मैथ में काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ मैं, जो मैथ सब्जेक्ट है, हमारा गणित सब्जेक्ट है, उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। तो उसका कारण है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है, मेरे गुरु काफ़ी अच्छे थे। तो अब मैं इसमें अगर मेकअप लिया हूँ तो मतलब मेकअप का क्या ही रोल रह जाएगा वहाँ पे? कुछ भी नहीं है। जी, तो एग्ज़ाम जी।
बहुत, बहुत। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। बहुत सही। ये बात भी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, तो मतलब मेरे कब से हाँ जी, अंतिम सवाल आपसे। हाँ जी, कि मतलब अ, जैसे अ, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, ठीक है? आपका उनके लिए क्या संदेश है इस चीज़ को लेके?
जी, तो क्या जी, जी बताइए। हुँ, हुँ।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
हुँ, हुँ, हुँ। ये बात भी सही बिल्कुल। हुँ। बहुत सही। बहुत सही, बहुत आपके हाँ जी, उ उच्च विचार थे आपके। बिल्क बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपके विचार जान के काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी।